Ähm. Ja, habe ich tatsächlich ab und zu, da mein Mann und meine Tochter unheimlich gern mal zusammen vielleicht zum Fußball oder so fahren. Ähm. Und dann nehme ich mir auch tatsächlich wirklich, äh, diverse Projekte vor.
Mhm. Mhm.
Aber ich, ähm, habe dann immer so viel vor. Mein Mann lacht dann natürlich schon immer, wenn er meine To-do-Liste für den Tag sieht. <giggles> Und er sagt also, er sagt dann immer: „So viel Stunden hat der Tag doch gar nicht, was du dir da notiert hast, was du machen willst.“ Ähm. Und dann fange ich natürlich eher mit den Sachen an, die ich jetzt einfach eher sehe, wie wie so ganz klassisch, vielleicht muss in der Küche noch irgendwas aufgeräumt werden oder solche Sachen, die mir natürlich mehr ins Auge fallen, als wie jetzt das Büro, wo ich die Tür zumachen kann, ne? Und das, äh also, deswegen die Prioritäten wäre natürlich, das Büro wäre echt wichtig und ich weiß es, aber ich schiebe dann andere Sachen vor, d äh, die mir die mich einfach dann noch mehr stören sozusagen oder die die ich einfach auch mehr sehe, weil, äh, bei uns Küche und so ist alles natürlich offen. Ähm, und dann dann machst du hier was, dann machst du da was und merkst eigentlich gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und dann, ähm, natürlich sage ich meinem Mann dann manchmal: „Oh, ich mache heute das Büro“, und der schmunzelt natürlich schon immer, weil der kennt der sieht ja das Problem und der kennt das ja auch irgendwo, ähm. Aber er fragt mich dann: „Und?“ Da sage ich: „Gar nicht angefangen.“ Ja, hm, das ist natürlich dann auch wieder dieses bisschen dieses schlechte Gewissen, was dann durchkommt. Aber ich ich weiß im Moment echt nicht, wie wie ich das also, mir mir fehlt dann auch wirklich so diese diese ent zündende Idee, um zu sagen: „So, jetzt aber ran“, oder oder mich me mich wirklich dazu zu zwingen.
<chuckles> Ja, ja, ja. Was du da wieder vor hast heute, ja. Mhm. Hm, mhm, klar. Ja, ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Hm, ja. Wie das funktionieren soll, ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, es liegt daran, dass es halt einfach kein Alltagsproblem ist, ne? Das was, die anderen Dinge, die du beschrieben hast, gerade Küche und dann hier vielleicht da im Wohnzimmer, Badezimmer, äh, Diele, äh, Hausflur, Wäsche, genau. Mhm.
Mhm. Ja, die Wäsche, ganz klassisch schon am Wochenende, wird dann auch gerne mal gebügelt, weil es in der Woche nicht gereicht hat und solche Sachen. Das hat natürlich dann ja mehr Priorität, dass natürlich wieder saubere Klamotten im Schrank sind oder auch was Gebügeltes, als als wie jetzt die Papiere, die da irgendwo in so 'ner Schublade vor sich hin vegetieren, sage ich jetzt mal.
Hm, klar, klar. Mhm. Hm, ja, ja, natürlich. Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Und, ähm, es ist aber auch schwer dabei, dass man sagt: „Okay, jetzt okay, Steuererklärung könnte man vielleicht noch abgeben“, aber jetzt so andere Papiersachen, so, ich weiß nicht, so Krankenkassenunterlagen und hier und da und Abos und so was. Ähm. So was ist, glaube ich, dann doch 'n bisschen schwerer, dass man das an jemand anderes ab an jemand anderes abgibt. Ähm. Ja. Ja. Scho
Ja, das ja, das geht auch nicht. Also, das also, ähm, dadurch da kenne ich mich auch eher besser aus als mein Mann und deswegen m müsste ich da schon selber ran. Nur ich habe noch nicht nur den richtigen Termin gefunden, wahrscheinlich, ja, v vielleicht, äh, an den an irgendwelchen Feiertagen vielleicht. Genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht an Feiertagen. Also, behalte es auf jeden Fall, ob aufm im Blick, ne? Das nicht verliere den Blick dafür nicht und macht dir nicht selber nicht so viel Druck, ne? Zu der Zeitpunkt, wenn es passt, der wird schon kommen. Es gibt eh nicht den richtigen Zeitpunkt, ne? Dass du dir da selber nicht so viel Druck machst und, ähm, ja, wenn es was gibt, immer gern melden. Ja, gerne, gerne, bis dann.
Mhm. Ja, okay. Na, das hoffe ich sehr. Also, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören.